E, tabii ki zaten aslında konfor alanından çıktığımız her an bence insanlar olarak bunu hissediyoruzdur diye düşünüyorum. <chuckles> Yani, eee, aslında konfor alanından çıkmak kavramı da büyük ihtimalle oradan gelen bir şey. Eee, çünkü biz mesela yaşadığımız eve eee, yaşamımız içerisinde bir şeylere çok bağlanıyoruz. Bu evimiz, ailemiz, işte, evdeki evcil hayvanımız, belki de televizyonumuza bile televizyonda izlediğimiz dizi bile bir konfor alanı oluşturuyor çünkü eve gelip h gün mesela o diziyi izliyorsun ya da belli bir gün. Eee, bunların hepsi benim kafamdaki konfor alanını oluşturan şeyler aslında bunlar. Yediğin yemeğin mesela çeşitliliğinin hep, ııı, senin kültüründen gelen yemekler olması falan gibi şeyler.
Değil mi? Evet. <chuckles> Bence de. He he. He he. Doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, burada şöyle düşünebiliriz: Dediğin gibi, insanlar böyle yapabiliyorlar. Emm, işte, yeni bir ortama girdiğinde hemen hemen herkes, eee, gerilme hissedebiliyor. Tabii ki heyecan da duyuyor ama oradaki olay şey aslında, tanıdık bildik her şeyden uzak olduğunda insan konfor alanından çıkmış oluyor ama bir yandan da bu gelişim de yaratıyor. Bu konuda bana katılır mısın? Yani konfor alanından çıkmadan da çok fazla gelişim, eee, kaydedemeyen insanlar da var. Eee, kendini çünkü zorlamakla da ilgili bir şey bu. Yeni şeyler öğrenmeye de açık hâle getiriyor bu kendini zorlama durumu. Buna katılır mısın? Ne düşünürsün bu konuda?
Hı hı. Hımm, evet. Evet, aslında söylediğin şey çok doğru. Imm, yani, olduğumuz şeyleri hiç değiştirmeden ilerlersek
I hı.
Yani, bunu yapan arkadaşlarım da var, hani, tamamen kötülemek istemem. Mesela ben küçük bir şehirde büyüdüm yani üniversiteye gidene kadar küçük bir şehirdeydim. Ve orada eee, orada kalan arkadaşlarım var hâlâ, işte, orada bir ü eee, üniversiteyi başka bir şehirde okumuş olsalar bile geri döndüler oraya 4 sene sonra ve orada hayat kurdular, orada evlendiler, orada çocukları var ve, eee, bu kişiler, işte, hep birlikte takılıyorlar falan filan. Bazen görünce, "A!", diyorum, "Ne güzel. Belki de ben de böyle yapsaydım çok daha mutlu olurdum." diyorum ama sonra hayatıma bakıyorum ve ne kadar nereden nereye geldiğime bakıyorum, Eee, birçok farklı şehirde yaşadım, ülkede yaşıyorum. Amm, ya, bunlar bence aslında konfor alanında Evet, beslendiğimiz de şeyler.
Öyle mi? <chuckles> Hı hı. Anladım. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. <chuckles> I hı. Değiştiğini görüyorsun. Değil mi? I hı. Hı hı. Çok besleyici şeyler.

Evet, yani, aslında bir nevi öyle diyebilirim. Emm, bunun dışında da mesela, hani, konfor alanı diye sorduğun zaman, benim aklıma çok geniş şeyler geldiği için, eee, evet birçok şey geliyor. Birazcık daha belki, hani, emm, daha özel bir alana gidebiliriz sanki bu konuda.
Hı hı. Doğru. Bir çok şey var, <chuckles> haklısın. Tabii, tabii, mesela, daha bir, eee, özel bir örnek versen bana. Eee, direkt mesela, diyelim, eee, konfor alanından çıkmaya zorlandığın, eee, kendini zorunda hissettiğin bir an oldu mu mesela? Bir örnek verebilir misin?
Hımm. Yani, mesela konfor alanımdan çıkmaya zorlandığım şeylerden birisi, eee, çocukken yaşadığım şeylerdi. Emm, ya, yani mesela diyorum ya, şimdi, arkadaş çevremin dışında başka insanlarla görüşebiliyorum ve bu, aslında bir konfor alanından çıkmak. Eee, bunu mesela çocukken yaptığım zaman, beni çok zorlardı. Eee
Nedir? A! Evet. Hı hı. Doğru. Hımm, neden? Neden öyle düşünüyorsun? Ne olurdu?
Yani, çocukken mesela, hep böyle kendine güvensiz biriydim, daha böyle içine kapanık biriydim. Eee, belli bir sosyal çevrenin içinde olmak beni daha güvende hissettirirdi ve onun dışına çıktığım zaman, hep böyle, daha üzülürdüm, daha ağlardım, ederdim, bir şeyler olurdu Evet, evet, o yüzden, hani, bu örneği vermiştim aslında, çünkü yetişkin olarak, eee, bu benim için konfor alanından çıkmak anlamına geliyor hâlâ. Çünkü, yeni bir ortam, işte, yeni insanlar, yeni bir grup, eee, falan.
Hımm, anladım. Hıı. Gerçekten mi? <chuckles> Hıı. Hı hı. Evet. Değil mi? Yeni insanlar, işte yeni bir iletişim şekilleri, farklı ilişkiler.
Evet, evet ve mesela, e, bu aslında, hani, o yeni bir çevreyle birlikte, yeni aktiviteler de getiriyor hayatına aslında ve bunların hepsi, senin için bir, imm, zorluk hâli hazırda.
Tabii. Hı hı, hı hı. Anladım. Peki, sen gerçek manada, eee, böyle şeyler yaşadığında, bir kaygı, mesela, hiç bilmediğin bir ortama girdiğinde, işte, minik de olsa, eee, bir kaygı, endişe hissedebiliyor musun? Çünkü gelecek tepkileri bilmiyorsun. Orada belki, emm, çok, şey, eee, kalabalık bir grupsa ve senin de, eee, hayatını belki etkileyeceğini düşündüğün, işte, bir eğitim ortamı, bir, işte, hobi ortamı, hani, bunlara bu ortamlara girdiğinde gerçekten endişe hissediyor musun ilk gün, ilk anda en azından?
Hı hı. Hı hı.